Ah, okay. So, pag-alam kong napapagod na ako, sumasakit na 'yong balikat ko 'tsaka 'yong batok ko, kasi nga, ah, sa trabaho ko laging nakaupo din. Tapos, ah, ayun 'yon 'yong sign na napapagod na ako, ah, sumasakit na 'yong mata ko, nagluluha na. Actually, nag tumaas na naman 'yong grado ko, so, ayun, ah, hindi ko na dati nababasa ko pa 'yong sa cellphone, eh, ngayon talagang hinuhulaan ko na. <laughs> Oo, kapagka ano, oo, oo, naaaninag ko pa naman siya pero, masakit na, halimbawa na maski nanonood ako ng TV. So, pagka nakasalamin ako, okay siya, pero kapag tinanggal ko 'yong salamin ko, anong tawag nito, ah, masakit na mata, man mam mag-ano siya magluluha agad siya, sus parang lumi 'yong 'yong pa 'yong paningin na lumiliit 'yong mata mo. Eh, ayoko ng gano'n kasi napa mas lalong nai-stress 'yong mata ko, so, ang tendency 'yan sinusuotan ko na ng salamin. Siguro, baka isa rin 'to na dahilan kasi, feeling ko lang talaga tumaas pero hindi pa ako nagpapa-check up ulit. M
Naku mhm. Hala! <chuckles> Naku. Mm. Mhm. Ah. Mhm. Ah, okay. Ah, siguro magandang ano, 'no, ah, kung mahanapan mo ng time. Ah, medyo magpatingin ka na lang muna, 'no, sa ano, sa, ah, opthalmo oo, sa opthalmologist, 'no. Yes, ah, minsan ba sumasakit 'yang ulo mo din?
Sa mata, 'no. Ophthalmologist, oo. Ah, bihira naman. Bihira, awa naman ng Diyos, hindi naman talaga sumasakit 'yong pagka 'yon lang pagka nanonood ako, hindi ko na talaga siya matagalan ng walang salamin. Mm, ka halimbawa kapag nagse-cellphone ako hindi ko na hindi na talaga ako komportable. Dati kaya ko pang magbasa ng walang o mag mag-message, kapagka hindi nakasalamin. Pero ngayon, hindi na talaga, siguro makakapag-type ako ilang words pero hahanapin ko na talaga 'yong salamin ko kasi parang pinipilit ko na lang talaga. Oo, Mm.
Ah, okay. Sige. 'Key, ok oo. Mhm. Ah, <scoffs> yes. Eh, pa'no naman 'yong ano, 'yong, ah, tulog mo kasi sabi mo trabaho, pamilya, inaalagaan niyo pa 'yong tatay niyo. Eh, pa an mama anong ano, ilang oras ka na lang nakakatulog niyan?
Yes, oo. Okay.

Oo, kasi sa isang araw parang sana 'no, yung tulog dapat ng isang tao is around 6 to 10 eh. So, ah, medyo pasok pa naman, oo. Medyo pasok naman yung 6 mo pero yun nga sana ano, ah, dire-diretso tapos konting power nap lang sa tanghali like kahit 15 minutes lang, 'no? Eh paano yan, um, siyem mm.
Dapat sana dire-diretso, di ba? Mm. Hindi kasi kaya talaga yung nap sa hapon, eh, kasi nga 3:00 ako nagigising tapos duty ako hanggang 10:30 or 11:00 ng umaga. So, sobrang patam-pata rin talaga yung katawan ko tapos magdu-duty pa ako ng susundot pa ako minsan ng trabaho sa tanghali may mga 2 hours pa. So, hindi talaga kaya kasi may trabaho na naman ako ng gabi, seven to ten thirty. So, nag nag-fifteen minutes nap lang ako, wala, plakda na baka nag-ESL kasi ako. So, ayoko na kailangan, ah, nare-refresh yung mind ko para naman, ah, maging, ah, productive yung aking pagtuturo, mm. Lalo pa hindi naman bata yung tuturuan ko, mga, ah, business professionals. So, mga abogado, architect, engineer. So, kailangan ano talaga, ah, yung isip ko, eh, malinaw. <laughs>
Mhm. Okey. Mhm. Ah. Naku. <laughs> Ah, okey-okey. Hmm. Yes. Mhm. Naku, mag-multivitamins ka. Nagmu-multivitamins ka ba? Ang dami mong ginagawa eh.
<laughs> Yun nga, eh. Hindi, isa pa yan. Gusto ko nga rin, eh. Hindi ba nakakaantok yun?
Naku. Um, actually ano, um

Depende ata sa ano, eh, sa kung pano i-receive ng katawan. Pero, kung ganyan kasi na parang lagi kang kulang sa tulog baka nga hindi ka pa nakakakain din ng maayos di ba. So, ah, mayroon namang mga multivitamins na yung kumpleto na, like kunwari yung sa Centrum at least kasi yung kumpleto na tsaka oo madaming pharmacist kasi yung parang ano, ah, yun yung sina-suggest pag sa multivitamins din lang. Kasi parang saktuhan lang, sakto lang yung parang nasa capsule yung hindi na excess kasi di ba parang dinudumi lang din lang pag-excess din yung vitamin. So baka gusto mong i-consider yun oo. Tapos oo. At saka ano um, alam mo yun parang kahit papaano, eh, dapat may mga fruits kang kinakain din sana kasi sa sobrang busy mo, alam mo yung parang naisisingit-singit mo sa table mo nalang na magkagat-kagat, ganyan. Kasi parang ano, eh, mukhang wala ka rin atang time din magluto. Nakakaluto ka pa ba ng mga alam mo yun? <chuckles> Naku po.
Oras. Mm. Oo. Ah, talaga ba? Oo nga, oo. Sabagay. Wala, wala oo. Ang ang tanghalian namin ng anak kong lalaki lagi luto, kapagka weekdays. Kapagka naman sa gabi yung anak ko, kapagka kaya pang magluto yan magluluto pa yan o hindi naman, bibili na lang, pero kapagka weekend talaga, yeah. Lagi talaga kaming lutong ulam, pero yung anak ko na ang gumagampanan nun kasi nga, hindi naman na maliit yung 19 na yun mag-20 na. So, mula nung na yumao yung mister ko, siya na talaga ang kusinera ko. <laughs> Hindi, bihirang-bihira na ako humarap sa, ah, kalan namin. <laughs> Oo.
Mm. Mhm. Okey. Mm. Yes, naku talagang busy mother ka. Eh, nakakapag-me time ka pa ba niyan? Kasi ang me time napakahalaga din yan na yung talagang oras mo para sa sarili mo para mag-reset ganun, mag-recharge.
Totoo.